Betul betul. Oh, betul, cocok banget ya, anjing, kucing, kayak sering sering dilihat itu di keluarga-keluarga itu anjing dan kucing itu.
Mhm. Mhm. Heeh heeh. <chuckles> Bener ya. Oke oke. Nah, tapi kalo misalnya saya boleh tanya nih Mas, eee, Masnya apakah pernah punya hewan peliharaan atau mungkin kebetulan sekarang sedang punya nih?
Sekarang sedang punya nih, punya hewan peliharaan. Mhm, kucing, saya memelihara kucing.
Mmm. Mhm. Wah, oke oke, ada berapa Mas kucingnya Mas?
Heeh. Ada 2, 1 British shorthair dan 1 British longhair.
Mhm.
Dan ta
Waduh emang ini ya, memang kucing heeh. Gimana-gimana? Silahkan.
Oh ya, eee, dan tau nggak apa yang jadi kriteria kenapa saya memilih kucing?
Mhm. Iya, kenapa tuh?
Nah, yang pertama kucing itu kan mandiri, mudah dirawat
Heeh. Mhm.
cuman kadang, eee, kekurangan itu sensitif. Kadang s ada 1 lagi kucing yang apa istilahnya, introvert, ada kucing extrovert tuh.
Oh. Oh. Iya, ya. Heeh heeh. <chuckles> Iya ya.
Mhm, kadang-kadang sensitif juga sih terhadap makanan gitu.
Mmm, harus pilih-pilih ya Mas ya, mhm.
Jadi ada Betul harus dipilih-pilih. Jadi walaupun apalagi makanan basah ya, harus dipilih banget.
Waduh.

Nah ini, eee, kebetulan ya eee, temen saya temen saya itu, eee, punya sepasang, ya punya sepasang kucing ya ber ya beranaklah seperti biasa. Nah itu karena kebanya udah kebanyakan anaknya, ya, dikasihkan ke saya.
Mhm. Mhm.
Jadi, ya, kenapa itu bisa dapat kucing gitu. Jadi saya dikasih sama teman. Jadi, ya, sela selain kucing belum pernah lagi memelihara i hewan peliharaan lain-lain. Nah dari sekian pembahasan, ya itu sekian pembahasan, eee, anjing, kucing, ikan, itu yang ka kayaknya yang paling cocok hewan apa ya untuk anak-anak?
Wah. Heeh. Ah, wah. Heeh. Heeh. Iya. Hmm. Tergantung, ya, Mas, ya, eee, soalnya tergantung dari hewannya sendiri nggak sih? Kan ada juga yang suka ikan atau anjing atau kucing jadi saya eee, untuk secara umumnya mungkin tidak bisa secara, eee, objektif untuk memilih sih saya, heeh. Kalau Masnya gimana?
Hmm. Mmm mmm. Apa ya dari sekian apa ya ad dari melihat juga sih kalau misalnya ikan kayaknya kurang cocok deh. Karena pernah ikan tuh cuma kita cuma ngeliatin doang itu kalau takutnya sih ikannya diambil gitu kan, dia bawa keluar gitu kan. Kalau untuk anak-anak, tapi kalo mungkin yang paling cocok mungkin kucing kali ya, untuk anak-anak. Pertama, kan kalau kucing itu manja gitu kan, dikasih makan pun suruh ngikutin, diajak main pun kayak pake alat-alat mainan tuh ka kayaknya untuk anak kecil tuh ya menyenangkan gitu kan, kadang suka ada usilnya kalau kucing tuh, gitu. Kayaknya itu paling cocok ya kucing deh. Atau, mungkin kelinci kali. Heeh. Kelinci biasanya kan kayak boneka tuh lucu-lucu, gitu kan. Apalagi kucing yang ke apa kelinci yang kecil. Dikasih makan pun ya istilahnya, eee, terjangkaulah makanannya, eee, dikasih wortel kita bisa keleb beli di pasar atau sayur-sayuran yang lain.
Hmm. <chuckles> Ah. Heeh. Ah. Heeh. <chuckles> Iya iya. Heeh heeh. Iya, sih bener. Oke oke. Kelinci? Kenapa tuh kelinci? Mmm. Mhm. Iya. Heeh. Hah, apalagi di Indonesia sih Mas, sayur itu kan murah ya jadi dikasih kangkung aja kayaknya dimakan, eee, sama kelinci sih, Mas. <chuckles>
Iya, betul betul betul betul betul sekali.
Hmm. Nah, terus iya. Hmm hmm.
Menarik. Gimana ada contoh opsi peliharaan yang lain, nggak nih?